А, знаешь, э, я сейчас, э, испытываю такую, м, тоску по своему прежнему дому, по знакомым. М, потому что я переехала в другую страну. Э, вот. И здесь, э, я 1 раз. То есть я, м, поехала сюда без какого-то предварительного визита. Вот. Поэтому, м, для меня это достаточно тяжело, а, как-то ориентироваться. Ну вот, э, несмотря на то, что я как бы разговариваю на местном языке. Но вот эта вот тоска, а, и даже какое-то сожаление, что я уехала, она меня просто не оставляет. И, эм, я вспоминаю, а, какие-то, знаешь, знакомые места, кафе. Э, вот, м. И вот не знаю, хотелось бы какой-то поддержки от тебя, э, по этой теме.
Да, знаешь, а, на самом деле иногда правда бывает очень сложно. И ты находишься в очень непростом периоде, а, потому что переезд- это, знаешь, такой ст уровень стресса, сравнимый с потерей близкого или даже с разводом. То есть это одна из самых таких стрессовых вещей в жизни. Да, и это нормально то, что ты чувствуешь, это очень непросто, и тебя, конечно же, можно понять. А, я хотела у тебя уточнить, а скажи, как давно ты переехала?
Ну, вот как. А, получается, я переехала, м, 7 месяцев назад уже. Вот, то есть это и н н немного. На самом деле это немного, да. Э, вот. Но, м, мне, э, ничего не нравится здесь. Знаешь, э, какая-то разочарование. То есть, э, как будто вот н не моя атмосфера, что ли, н не в моем вкусе какая-то вот страна. Я как будто вот, знаешь, воздух другой, меня всё раздражает.
Да. Да, понимаю. Знаешь, я чувствую по твоему голосу, что тебе вообще сейчас очень непросто, и это такой тяжёлый для тебя период. Да, и знаешь, это нормально. Это, конечно, 7 месяцев- это не много и не мало. Да, но это такой начальный ещё стартовый период. И, в конечно, иногда бывает сложно привыка привыкнуть к новому месту, даже если ты его выбрала сама. Да, тем более т ты переехала, скажем так, вн внезапно. А, ты никогда не была в этой стране раньше, поэтому ты не могла предвидеть, как бы, как ты себя там будешь чувствовать. И даже если бы ты там была, это всегда, конечно, разные ощущения, когда ты путешествуешь, да, это в и, и когда ты начинаешь жить, потому что всё может быть совершенно по-другому. Ну вот Да, вот я хотела тебя спросить, а скажи, у тебя всё-таки были какие-то ожидания от этого места? Да, всё равно ты себе, возможно, что-то представляла, вот что ты приедешь, ты будешь там чем-то заниматься, что там как такого-то определённого, например, склада люди. Ну, то есть были ли у тебя какие-то ожидания, которые не оправдались?
Это так. Да. Правда. Точно. Да, ты знаешь, э, у меня было много ожиданий. Вот, э. Люди, в принципе этих людей я не знала до этого. То есть е бывает, знаешь, с какими-то иностранцами встречаешься, общаешься и как-то, э, имеешь о них представление. А получается, вот этих иностранцев у меня никогда не было в друзьях, что вот удивительно, да. Э, может быть, неспроста, может быть, как раз я с ними как-то не схожусь. Вот. И, а, не знаю, вообще, я просто ожидала, знаешь, что я перееду, и я стану счастливой автоматически. Вот, что как-то всё будет радужно. Вот. Я понимала, что будет нелегко, но мне казалось, что вот просто будучи в этой стране, а, что-то изменится магическим путём, да, и я стану какой-то другой. А получается, я осталась той же самой.
Так. Конечно, да. Да. Да. Ну, конечно, да, знаешь, когда мы куда-то переезжаем, да, где бы мы ни были, мы, конечно же, а, всегда берем себя с собой. Поэтому это вообще нормально иметь ожидания и иметь какие-то сомнения, даже когда ты уже совершил этот шаг. А, все люди это испытывают, поэтому, а, не думай, что вот только тебе сейчас так плохо, да. А, для всех это б м, было бы стрессом, вот и это нормально. Вот эти чувства, конечно же, у тебя могут смениться в самое ближайшее время какими-то более позитивными чувствами, вот. Но может быть, да, если ты решишь, что ты, а, хочешь остаться в этой стране, да, и как-то, а всё-таки в ней осесть и, может быть, взглянуть на неё с другой стороны. А, тут можно посмотреть в сторону того, чтобы найти какой-то круг общения и, возможно, из тех людей, которые окружали, э, тебя раньше, ну, я имею в виду язык и традиции и так далее. Да, то есть, а, скажи, как ты смотришь на то, чтобы, а, узнать вообще, есть ли там, а, сообщество людей, которые говорят на твоем языке? А, знаешь, часто бывает, что тут есть какие-то группы, может быть, онлайн. А, то есть, м, это, знаешь, могло бы тебя на самом деле, особенно на первых этапах, очень поддержать. Да, возможно, ты не найдешь там сразу каких-то друзей, близких людей, но вполне себе можешь найти знакомых каких-то, да, по интересам. И, возможно, это как-то, да, с сд сделает твою жизнь такую более разнообразной, а, более открытой. Вот скажи, что ты об этом думаешь?
Да. Так. Понимаю. Так и есть. Слушай, да, ты знаешь, э, я, э, как-то даже не задумывалась над этим. Э, я была погружена вот в эту тоску по дому, да, и и знакомым, что, м, перестала смотреть вперёд, а вот постоянно вот н назад оглядывалась, да, то, что вот то, чт от чего я уехала. Э, что у меня больше нет. Вот. А н на самом деле и правда, да. Надо, наверное, как-то попробовать посм оглянуться вообще вокруг себя и посмотреть вперёд, э, что бы я могла предпринять здесь. Это идея, м, действительно, найти какое-то сообщество, потому что я точно знаю, что они здесь есть. А, но, м, я как-то просто ещё не добралась до них.
Понимаю, да. Конечно. Это хорошо, да. Да, а, здорово, что ты вообще, да, открыта для нового. Я понимаю твои ощущения и тоску по старому, да. Но надо всегда помнить, что близкие, которые были в нашей жизни, они там остаются, и они нас ждут. Ну вот, и я н думаю, что, знаешь, возможно, а, при желании ты можешь всегда посетить свою родину и увидеть своих близких, да, провести с ними время. А, может быть, даже если ты захочешь вернуться, ты можешь и вернуться, да. Ну вот, но пока ты выбрала вот это место для жизни, и поэтому попробуй сконцентрироваться вот на том, что есть сейчас, да, и попробовать как бы взять от этого лучшее, что возможно. Да, и вот 1 социальные контакты какие-то новые- это может быть, э, таким мостиком, а, в более интересную и насыщенную жизнь там.
Н-да. Понимаю. Да, знаешь, э, ну, н наверное, я про это не задумалась, потому что я на самом деле человек-интроверт. И, в принципе, э, для меня вот это не очень как-то легко и приятно, а, знакомиться именно вот с новыми людьми. Хотелось бы, чтобы это были уже какие-то старые знакомые, но ника ничего не поделаешь, да. Вот. И, м, меня это останавливало, чтобы, знаешь, вот, э, ходить на какие-то вот эти вот, э, встречи. Я знаю, что здесь встречаются группами, какие-то квизы проводят. Вот для меня это не очень комфортно. Вот есть что-то такое, да, чтобы как-то я могла познакомиться в более такой, что ли, интимной остано обстановке, чтобы она была, а, мне удобная как интроверту.
Понимаю. Конечно. Да, знаешь, я тебя понимаю и, а, знаю, насколько это непросто, знаешь, в новом месте идти ещё в большое сообщество людей. Поэтому, да, как раз моя мысль была о том, чтобы именно вступить в какие-то чаты онлайн и там п присмотреться, да, к тому, о чём люди говорят, что интересует тебя. И, может быть, ты увидишь как раз там по манере общения, по интересам, э, каких-то людей, которые тебе потенциально могут быть близки по духу. И, возможно, да, ты сможешь позвать их на кофе, да. А, то есть так гораздо проще проявить инициативу, когда ты уже что-то понимаешь о человеке, и он тебе потенциально симпатичен. А да, ведь согласись, тебе не нужно на самом деле, да, б куча людей, чтобы, да, д иметь с ними какую-то связь, э, близкую. Ты можешь найти буквально там 2-3 знакомых, которые в будущем, возможно, станут твоими близкими друзьями, да? А может быть, вы сразу друг другу настолько понравитесь, что подружитесь. Вот и да, поэтому, конечно, не обязательно посещать какие-то мероприятия. Вот попробуй, а, как-то сделать это онлайн. И, конечно, что важно, да, не прерывать связь со своими близкими, которые были в твоей жизни раньше, да. А, я уверена, что вы общаетесь. Вот и да, продолжай с ними общаться тоже онлайн, а, потому что, да, вы далеко друг от друга, но вы всё так же можете друг друга поддерживать. Вот что думаешь об этом?
Ага, вот. Так. Действительно. Не нужно. Да. Так и есть. Да, ты знаешь, э, я как-то, э, м, не знаю, думала, что мне вот нужно именно идти в какую-то вечеринку большую или вот прям, м, действительно такую группу, а, людей, э, и мне это было некомфортно, а вот т ты мне как-то открыла глаза на то, что это же не обязательно прямо встречаться с толпой людей и в эту в как в толпу входить, а можно как-то, н поискать вот через вот эти вот, да, какие-то местные сообщества. Может быть, э, м, по хобби что-то такое, да, одинаковое, м, интересы совпадут. И, э, м, правда, обзавестись, там, парой людей, вот, э, а не, а, ходить на какие-то, там, э, встречи огромные. Поэтому, м, спасибо тебе большое, что ты меня поддержала. Я, а, так и сделаю в ближайшее время.
Понимаю, да. Да. Конечно, да. Да, знаешь, я очень рада, что мы с тобой вообще обсудили эту тему. А, я надеюсь, что мои рекомендации тебе помогут и что ты станешь себя чувствовать, да, в этой новой стране намного комфортнее, а, что у тебя появится круг общения. И, м-да, ты захочешь там остаться надолго. Удачи тебе.